أنا بقى لي فترة كده عندي مشكلة، وبسبب موضوع النوم بالذات إن أنا باتعب جدًا عقبال ما أوصل ل آآ إن أنا أعرف أنام، وعندي أفكار كتيرة جدًا، جدًا يعني بتبقى قلقاني قبل لمّا أخُش أنام وباقعد أعمل overthinking كتير جدًا، وعايز حد ينصحني أو آآ بحاجة يمكن تساعدني في الموضوع ده، وت وتضبط نظام النوم بتاعي ده شويّة، أو أعرف أنام بسهولة شويّة عن اللي أنا فيه.
بُص هو أنا هنا أصلًا علشان أساعدك يعني تحل مشاكلك، و وتفضفض وتتكلّم وادّيك نصايح، وعلشان أسمعك في الأوّل في الآخر يعني، طيّب احكِ لي كده طيّب إيه ال إيه ال إيه اللي محسّسك كده بال بال بالإرهاق والأرق، ويعني احكِ لي أنت إيه الأفكار حتّى اللي بتيجي ق قبل ما تنام كده، إيه ال إيه اللي بييجي في دماغك كده قبل ما تنام؟
يعني أنا بصراحة عندي حاجات كتيرة أوي بتحصل في حياتي مؤخرًا، نقلت بلد جديدة ب بادور من سكن لسكن تاني، آآ فـأب أ يعني الشُغل اللي أنا فيه مش ثابت باشتغل عقود صغيّرة، فأنا في مواضيع كتيرة جدًا في دماغي شغلاني فباقعد أفكّر فيها كتير أوي قبل أما أنام. آآ وبامسك الموبايل كتير بقى عشان آآ أفضل أتفرّج بقى على Reels وحاجات اللي على التيك توك برضو دي حاجة باقعد أعملها قبل أما أنام كتير جدًا.
امم. امم. بس أنت عندك حق بصراحة، يعني أنت ليك حق والله تحس بال بالإحساس ده، يعني أنا مُتفهمة جدًا اللي بيحصل لك، لإن أنت بتقول أنت نقلت من بلد لبلد تانية، ده ده أصلًا حاجة بتتطلّب شجاعة من الشخص، فأحيّيك على شجاعتك في في إن أنت نقلت من من بلد لبلد تانية، وشجاعتك في إن أنت بتستمر في أكتر من شُغل كذا شُغل، فده يعني مسبب لك الإرهاق، وإن أنت بتقعد تفكّر كتير أوي، يعني طبيعي أصلًا الواحد لو بيبقى عنده شُغل واحد بيقعد يفكر فيه قبل ما ينام، طب أنا مثلًا عملت إيه النهارده، طب أنا مثلًا فاتني إن أنا آآ آآ أكلم حد أبعت ميل، حاجات زي كده آآ كل الحاجات دي بتأثّر، فإن أنت مُرتبط بكذا شُغل فده مخلّي دماغك حاضرة وشغّالة طول الوقت، فبيخلّيك تفكّر كتير، ف ي يعني أوّل حاجة أنا أحيّيك بس على شجاعتك و وإصرارك في العمل واجتهادك، بس يعني قُل لي مثلًا طب أنت بيحصل لك ده كل يوم، يعني كل يوم بت بتقعد على السرير بتقعد تفكّر وبييجي لك أرق و واحكِ لي كده كام ساعة مثلًا بتقعد قبل ما تنام؟ احكِ لي كده.
أنا عن نفسي لما ب يعني أنا باحاول أخُش أنام من الساعة 22:00 أنا ب حاولت إن أنا يعني أخش أنام من الساعة 22:00 بس أنا بالاقي نفسي نمت على الساعة 01:00 02:00 بابقى قاعد أفكر في طب أنا بقى الشغل اللي مش لاقيه ده أعمل في إيه؟ طب أرجع بلدي، والّا أقعد هنا؟ طب أعمل مش عارف إيه، بعد كده شوية أزهق أمسك الموبايل، أقعد من بقى، من إنستجرام لتيك توك، لفيسبوك لمش عارف إيه لبتاع لكده، آآ باخد وقت طويل أوي، أوي وأنا بافكر أو وأنا بالعب في الموبايل أو كده، لحد ما أعرف أنام بصراحة، هو الموضوع بيخلّيني أصحى الصبح بقى بالذات أنا باع باشتغل عقود صغيرة كده، فبيبقى عندي شغل الصبح ساعات، آآ ف بابقى ساعتها بقى إيه صاحي مقريّف، ويادوبك نمت قُليّل والموضوع بيبقى مرهق جدًا.
إمم، أنا فاهماك، والله بُص هو إحساسك ده بجد عايزة أطمنك إن إحساسك ده طبيعي، أنا فاهماك ومتفهمة ال الإحساس اللي أنت بتحس بيه ده، آمم لأن أنت وراك مهام كتير، وكمان س بييجي لك ال اللي فهمته يعني من كلامك، إن أنت بييجي لك إحساس كده شوية بالتقصير إن أنت سايب بلدك وسايب أهلك وبتقعد تفكر فيهم، وده إحساس بجد طبيعي وإحساس بيضايق، يعني أنت سايب حياتك كلها شوف أنت سافرت بقى لك قد إيه، آآ يعني عِشت في بلدك بقى لك قد إيه، و وجيت نقلت فجأة مرة واحدة آآ لمكان جديد، يعني أنت سِبت حياتك وبلدك وأهلك، فطبيعي إن أنت تكون بالك مشغول جدًا ب بأهلك بيعملوا إيه، طب همُ حاسين بإيه، طب لو حد لا قدر الله حصل له حاجة، طب الإحساس ده كله بجد بيبقى مرهق و ويخلّي الواحد فعلًا يفكر كتير، بس أنت يعني أنت قُلت لي إن أنت بتقعد كتير كده على الموبايل، طيب أنت مثلًا لما بتقعد على الموبايل مُجرد بس تسلية كده وتقليب بقى في الفيسبوك والإنستجرام والسوشيال ميديا كده وخلاص، والّا بتبقى بتدوّر على حاجة معينة؟ يعني ال ال ال الشاشات بالنسبة لك إيه؟
إمم. إمم. يعني أنا بادوَر ب ي ب بابقى زهقان فباقعد أتفرّج على حاجات بصراحة باقتل بيها الملل وفي نفس الوقت أخُش شوية على LinkedIn أشوف حد نزِّل حاجة، حد عمل حاجة. آآ مفروض أعمل زيّهم بتيجي بقى أفكار نُص الليل لأ، ده أنا أقوم بقى أذاكر الكورس الفُلاني بقى عشان ألحق وابقى زي الفُلان والّا بتاع، والّا أقدِّم والّا أعمل؟ باقعد يعني على طول في الحتّة دي كتير أوي قبل أمّا أنام.
اهم. طب كويس أوي إن أنت حتّى بتستغل ال الFacebook في إن أنت اللي هو، آآ يعني تم ت ي يحمِّسك. يعني أنت شُفت حد عمل إنجاز فعندك اللي هو ال الحماس كده إن أنت تعمل زيّه. أو ت تقلِّده في حاجة كويسة، وتطوّر فيها من نفسك. يعني أحييك بجد إن أنت ب مش مُجرّد اللي هو ماسك الFacebook اللي هو باقلِّب فيه كده وخلاص يعني آه. ماشي إحنا بنقلِّب ي يعني أنت مثلًا بتقلِّب فيه شوية كده اللي هو برضه تسلية، بس في نفس الوقت لو عَجَبك حاجة ب عايز إن أنت إصرار أنت لأ، أنا عايز أعمل حاجة ك برضه تكون زي كده، وإن هي تنجّحك أو أو أو كده يعني. مُتفهّمة جدًا يعني الإحساس ده. طيب، أنت قُلت لي إن أنت عاد العادي بتاعك، أو من عاداتك إن أنت قبل ما بتنام بتمسك ال الموبايل وتقعد ت تقلِّب فيه و وكده. طيب مثلًا قبل ما بتنام كده بعد ما بتتعشّى مثلًا بتشرب مشروب م بتشرب مُنَبِّهات آآ بتخلّيك مثلًا ت تس يعني هي دي مثلًا السبب في إن هي تسهَّرك، أو آمم بتعمل ع عادة معيّنة غير ال ماسكة الموبايل بتخلّيك تسهر يعني؟
آآ، أنا باشرب آه، يعني أنا في العموم عامةً كل ما بابقى زهقان باشرب قهوة، أو نسكافيه، أو الشاي حبيب قلبي ده الشاي ده على طول باشربه، فلأ ده طول اليوم يعني لما بابقى آآ، لو زهقان أو ملّان أو باعمل طبعًا عشان أنا باشتغل آآ فريلانسات ساعات مع الشغل عشان أزوِّد دَخلي كده، فأنا بقى اللي هو في شغلانتين باعمِلهُم في نفس الوقت، فمحتاج تركيز فاقوم أعمل قهوة أو أعمل شاي، أو بعد كده بالليل ممكن أكون آآ، باتفرَّج على فيلم أو حاجة، فبابقى جايب بقى شوية بيبسيات وحاجات وحاجات كده وبتاع، أقعد بقى أشرب وبتاع، أي حاجة من الحاجات دي قبل امَّا أتفرَّج وكده وبعد كده بقى باخُش أنام.
إمم. إمم. <laughs> إمم، إمم. إمم. بُصّ، أنا مقدَّرة شعورك جدًا، يعني بالأخَصّ إن أنت كمان قلت لي إن أنت بتشرب كافيين كتير آآ، بيبسي، البيبسي على فكرة كمان آآ، في كافيين فأنا مش عايزة أقول لك إن هو غلط، لأ هو مش غلط خالص، هو كل واحد ليه حاجتُه اللي بتفوَّقه يعني آآ، في ناس بتفوق بالقهوة، في ناس بتفوق بالشاي، بتحس إن هي دي اللي بتدّيها ال ال الطاقة إن هي تكَمِّل، آمم بس يعني على المنظور الآخر، أنا عايزاك تقلِّل شوية كده من حتَّة الكافيين برضه، علشان صحتَّك علشان ما يس ما يسبِّبلَكش توتُّر، وإن أنت يعني يزوِّد Load إن أنت تقعد تفكَّر كتير، ويسهَّرك قبل النوم حتى من غير سبب، يعني أنت أنا عايزة أقول لك إن أنت كمان ممكن ما تكونش بتفكَّر في حاجة، بس سهران وخلاص، يعني النسكافيه أو ال الشاي أو ال ال الكافيين بشكل عام، بي بيأثَّر على الصحَّة وبيخليك اللي هو إن أنت لو مش بتفكَّر في حاجة، فأنت صاحي وخلاص آآ، فيعني ممكن نحاول نقلِّل شوية كده من الكافيين وكنت عايزة أقول لك على حاجة برضه، ممكن مثلًا آآ، ممكن مثلًا تجرَّب إن أنت ت تعمل حاجة كده قبل ما تنام، زي تمارين يوجا مثلًا بتساعد على الإسترخاء مثلًا، آآ، جرَّبت طيب كده تشرب مشروب تاني غير القهوة والشاي والنسكافيه والحاجات زي كده، يعني أنا أسمع آآ، يعني في ناس كتير أوي بيجرَّبوا إن هم أعشاب كده من عند العطار تهَدّي ال الأعصاب وبتساعد على النوم، جرَّبت كده؟
إمم، إمم. يا ريت، امم. إمم. لأ، بصراحة ما جربتش أعمل حاجة زي كده، يعني أنا ما أعرفش أروح للعطّار أقول له أنا عايز حاجات اللي هي بتساعد على النوم، هو بيبقى عارف والّا في حاجة مُعينة أسألُه عليها؟
آه يعني أ الناس عادةً يعني بتستخدم حاجات بتهدي الأعصاب، زي اليانسون آآ بابونج، آمم كاموميل الحاجات دي كلها كده تيليو الحاجات دي يعني عارف حتى بيدّوها للأطفال يعني، وهُم لسه مولودين علشان يقول لك إيه يهدّيهم بيهدّي المعدة، فبالتالي بي بي المِعدة طبعًا لمّا بتهدى بتأثر على المخ يعني أنت ب خلاص بقى ال الدم كده إيه إتحسّن كده في جِسمك، فبقيت بت ب دماغك بقت رايقة ب شِربت حاجة دافية كمان في نفس الوقت مـُ مُجرد إن أنت شِربت حاجة دافية فهي هتهدّي أعصابك، يعني مثلًا كوباية حتى أبسط حاجة مش هت مش هتقدر تروح عند العطّار أو تشتري حاجة من الحاجات دي، أنت ممكن كمان تجيب كوباية لبن تدفّّيها وتشربها قبل ما تنام، هتحسِّسك كده بإنِ أنت إيه مُسترخي شوية، آآ حاول برضه قدر الإمكان إن أنت تفضفض مع حد، يعني ممكن لو ليك صديق أو حد من العيلة، ممكن تقعد تتكلم معاه عن أفكارك ال المشتتة أو في حاجة م قالقاك، مثلًا عيلتك اللي أنت سايبها مثلًا، ممكن تقعد تتكلم معاهم طول اليوم بحيث إن تبقى متطمّن إن هُم تمام وكل حاجة كويسة. آآ شُغلك حاول إن أنت مثلًا تنظَمُه آآ تدّي ل تكتب كده في ورقة أنا محتاج أعمل مهام النهاردة كذا وكذا وكذا، فهتبقى مترتّبة، وخلصت كل حاجة على أكمل وجه، فبالتالي مش هتعرف تفكر كتير اوي، آآ أو تبذل مجهود يعني في التفكير ف في كذا حاجة.
إمم. حلو. فهمت، فهمت، والله لأ، برضو فكرة لطيفة برضو إن أنا أعمل كده، يمكن لما أبدأ أتكلم مع حد وأطلّع شوية الأفكار الكتيرة اللي في دماغي دي يا وأحاول إن أنا أقلِّل المشروبات دي فعلًا يمكن هي دي برضو السبب، لأن أنا مُدمِن الحاجات دي بشكل أو بآخر با باحب أوي أشربها كتير يعني، فالموضوع بالنسبة لي
اهم.
ممكن يكون ده هو السبب إن أنا باقعد أص أتعب لحد ما ما أعرف أنام، أنا مُتشّكر جدًا على النصايح دي، أظُن إن هي أنا هاجرب الحاجات دي وأشوف نتيجتها إيه، لو الدنيا اتحسنت والّا لأ، لو برضو في شوية حاجات ما نفعتش مثلًا أو ما لقيتش حاجة عند العطّار من الحاجات اللي أنتِ قُلتيها تنفعني أو جربتها وما نفعوش، برضو هارجع أسألِك تاني، وأنا شكرًا جدًا ليكِ على الموضوع على النصايح.
اهم. على إيه بس، أنا بُص أنا أ مش عايزاك تحس بالتأنيب إن أنت بتعمل حاجة غلط، يعني برضو حِتّة إن أنت ب بتشرب كافيين ده غصب عنك، هي دي حاجة أنت بت يعني بترتاح فيها وبتكمل شُغل فيها أكتر لمّا بتشربها، بس ممكن ن نقلِّل مرة على مرة كده العادة دي، و وتشرب يعني حاجة تانية تستبدلها بيها، فاهم قصدي؟
فهمت، فهمت، هاعمل كده فعلًا طيب، وفعلًا أنا شا شاكر ليكِ جدًا، وأكيد هاجي هاسألِك تاني لو احتجت حاجة ت
تمام أنا هنا يعني في خدمتك، ولو احتجت أي حاجة أنا سامعاك طول الوقت.